Benim en büyük problemim bu. Hı hı.
Anladım. Yani, bu konuyla alakalı olarak şöyle bir şey önerebilirim; iş görüşmesine, eee, gideceğin bir zaman belli olduğunda, öncesinde bir arkadaşınla bunu rol yapma pratiğiyle, eee, seni zorlamasını istersin. Sana zor sorular sormasını, duymaktan korktuğun şeyleri sorar sordurtursun arkadaşına ve nasıl bir cevap vereceğini kendinde bu şekilde geliştirebilirsin. Veya, eee, y yeniden başvuru yapacak olduğun bir şirket olduğu zaman orayla alakalı olarak bazı bilgiler toplamaya çalışabilirsin. Yani, genel olarak pozisyonlar ne sek ne şekilde? Eee, çalışan kişiler mutlu mu? Bu, şu anda birçok şirket için internete bile girdiğimizde aslında bulabildiğimiz bir bilgi oluyor.
Hıı. Hıı. Hı hı. Doğru, doğru.
Ve, emm, "Meditasyon deniyorum ama işe yaramıyor." dedin. Bu hiçbir zaman yararlanamadığın bir şey mi? Yani, hiçbir zaman meditasyon sana iyi gelmiyor mu yoksa belirli bir, eee, stres seviyesinin üstünde mi işe yaramıyor?
Aslında şöyle, eee, ben böyle şeylerden biraz sıkılıyorum. İşe yarayıp yaramamak değil ama bir şeyi mesela, emm, iyi gelse bile onu, eee, onun sürdürülebilir olması gerekiyor ya, biraz daha hayatınıza entegre ediyor olunmanız gerekiyor. Ben, onu bir türlü hayatıma entegre etmeyi başaramadım. Yani, birazcık sıkılıyorum ya da, emm, her gün düzenli, 2 günde 1 düzenli şekilde yapamıyorum maalesef. Eee, onun yerine aslında, eee, böyle bir imkânım olduğu için çok şanslıyım ama, emm, çok yakınımda bir orman var ve bu orman yürüyüşünü koydum mesela. Eee, yani, belki tam olarak tabii ki de, eee, aynı şeyler değil ama benim için iyi en iyi alternatif oydu ve bana iyi geliyordu ve bunu sürekli yapabiliyorum. Eee, başka ne yapabilirim bilmiyorum, eee, ama şu an için en azından onunla ilerlemeye çalışıyorum. Ya, bulabildiğim tek yön o oldu.
Hımm. Evet. Evet. Hı hı. Çok güzel. Hı hı.